Ouais. Heu, en fait, l'astuce, c'est vraiment de bien faire cuire en fait ta viande. Il faut qu'elle soit très croquante. Parce que tu vois quand elle va cuire, elle va garder ce petit côté croquant et quand tu vas couper ta part de tourte, que tu peux servir d'ailleurs avec une salade ou ou simplement, heu, comme ça en plat unique, hein. Tu gardes ce côté croquant avec la pâte feuilletée et ça donne vraiment, hem, tu sais quelque chose sous la dent, c'est pas totalement mou.
Mmh mh. D'accord. Ouais. Oui. D'accord, ou ouais je comprends, je vois ce que tu veux dire, d'accord, mais tu dis que tu la fais toi maintenant, parce que vous vous la faites plus en famille, enfin le temps est passé, mais je veux dire ça c'est vous le faites plus en famille?
Mmh mh. Oui. Alors ben non, malheureusement, hein, tous les membres de ma famille sont décédés, donc je suis la seule, donc c'est moi, le l'unique, heu, gardienne de cette tradition. <laughs> Donc ouais, ouais, je je la fais, heu, de temps en temps. Alors évidemment, heu, je la fais pas tout à fait comme avant puisque moi j'ai pas les morceaux d'oies, heu, à la ferme, hein, puisque j'habite pas dans une ferme, donc je la fais avec, hem, des, heu, des morceaux d'oies que je peux trouver soit à la boucherie, soit dans des conserves, donc c'est pas tout à fait comme avant, mais heu, voilà, je la fais, hem, peut être 3 fois par an, ou quand j'ai des amis.
Oui. Ah. D'accord. Ouais, ouais, ouais, c'est la tradition d'accord, je comprends. Mouais. Oui. Mmh mh. Ouais. D'accord. C'est tu tu es un peu oui maintenant tu es un peu comme la gardienne de cette recette et heu, tu la fais à des moments, heu, spéciaux quoi? Des choses vraiment, heu
Mouais. Voilà, c'est ça, spéciaux, soit pour des amis, heu, bah, qui connaissent pas, soit parce que bah, heu, avec mon compagnon et ses enfants, je sais que c'est une recette qu'ils a qu'ils apprécient, donc voilà, de temps en temps, heu, je la fais aussi pour leur faire plaisir.
Ouais. Non mais c'est c'est sympa, ça donne faim quand on entend la recette, c'est sûr que ça donne faim. <chuckles> C'est sûr et puis après tu dis: «Bon elle est pas tout à fait pareille» mais aussi les le temps a évolué, les choses ont changé. C'est comme la pâte, enfin si tu as peut-être pas le temps. Parce ce que tu as déjà pensé à faire même la pâte? Parce qu'une pâte feuilletée en soi, c'est quelque chose d'assez simple, heu, à faire, donc par exemple les faire, taj heu, peut-être, hein, je sais pas, hein, mais les faire, les congeler, garder les pâtes et quand tu as envie, bah, tu peux en sortir, heu.
Ah oui, <chuckles> rien que d'en parler, j'ai faim aussi. <laughs> Bien sûr. Oui. Ouais, alors je sais que c'est assez long à faire. C'est facile, mais c'est assez long.
Mmh.
Heu, et je t'avoue que j'ai pas forcément, heu, surtout tu vois quand c'est d'un coup: «Ah demain tu nous fais une tourte». Bon voilà, heu, donc c'est vrai que j'ai un boulanger qui qui fait de la très bonne pâte feuilletée. Il suffit de lui passer un petit coup de téléphone et voilà, il m'en garde un un carré, donc heu, je f je fais comme ça.
Ouais. D'ac Oui. Ouais.